Hey, du, äh, könntest du mir vielleicht, äh, bisschen Ratschlag geben? Ich habe dieses Problem, dass jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann denke ich an all die Dinge, die ich gerne erledigen möchte an dem Tag. Und und dann stehe ich auf, und dann greife ich erst mal zum Kaffee, okay, das gehört zum Morgenritual. Aber dann greife ich als Nächstes zu meinem Telefon. Und dann fange ich an, da Nachrichten zu lesen und die Zeitung zu lesen und Spielchen zu spielen. Und ja, und dann wird nix anderes fertig. Und und dann irgendwann ärgere ich mich, dass ich so viel Zeit verbraten habe und mache vielleicht halbherzig irgendwas. Dann setze ich mich wieder hin, denke: „Okay, jetzt könnte ich mich belohnen, dass ich jetzt mal Geschirr gespült habe“ oder was. Und dann hänge ich wieder in diesem Handy fest.
Ja.
Kannst kannst du mir da irgendwelche Tipps geben, wie wie ich wie ich von diesen ständigen Ablenkungen wegkomme?
Also, das kann ich natürlich sehr, sehr gut verstehen, ja, deine Situation. Hm, damit bist du auf jeden Fall auch nicht allein. Das haben ja sehr, sehr viele, ja, deine deine deine Probleme. Wenn du dann ja genau, wenn du oder wenn wenn wenn Leute dann versuchen, sich was vorzunehmen und sich dann kurz ablenken lassen durch 'n YouTube Video beispielsweise und dann
Ja, das hört man. Ja, und das ist so gefährlich, wenn man da eins anguckt, dann dann kommt ja sofort: „Oh, und dies und das und jenes könnte Sie ja auch noch interessieren.“ Und, ja, du versinkst da in so 'em, was weiß auch nicht, Loch im schwarzen Loch versinkst du.
Ja. Genau, genau. Manchmal also, wenn man wirklich die Zeit dafür hat in seiner Freizeit, ist es ja auch gar nicht so negativ, ja? Dann kann man sich ja echt mal treiben lassen, aber das ist ja dann wirklich die Gefahr, dass es auch deine deinen Alltag oder deine Produktivität im Beruf negativ beeinflusst. Würdest du denn sagen, dass das der Fall ist bei dir?
Im Beruf nicht, also, da bin ich sehr diszipliniert. Wenn ich Arbeit zu tun habe, dann bin ich der Typ, dass ich überhaupt nicht mich entspannen kann, bis ich nicht die Arbeit fertig habe. Also, das war nicht 'n nie 'n Problem. Äh, das Problem ist eher die Hausarbeit, weil ich auch sehr ungern Hausarbeit mache und sauber mache und und und Ordnung machen und ja, dann dann ist es eben auch, weil weil kein Druck da ist. Meine <chuckles> meine Mutter lebt Gott sei Dank aufm ganz anderen Kontinent, die kann hier bei mir nicht in die Küche gucken. Und von daher ist da auch jetzt nicht der Riesendruck da, dass das jetzt da ordentlich aussehen müsste. Und dann ist es natürlich einfacher, das nicht zu machen.
Mhm. Okay. Ja, das kann ich verstehen. Also, betrifft das eher so deine deine deine private Zeit, deine deinen privaten Alltag, ja?
Ja, ja.
Hm.
Ja, ja, dass zum Beispiel in meinem Büro eine ganz fürchterliche Unordnung ist. Aber wie gesagt, also, das, was wichtig ist, das mache ich, aber eben nur das. Also, ich setze mich ich setze mich hin und grab mich durch meine Rechnung und und mache all das, was was eben wirklich wichtig ist und wo mir irgendwelche, ja, Zeit, äh Deadlines drohen. Aber mal die Bude aufzuräumen, ja, das ist eben nicht so wichtig. Da guckt mir niemand auf die Finger und dann habe ich keine Lust zu und dann mache ich's halt nicht, weil weil's weil eben ja das Handy ruft und da gibt's so viele schöne andere Dinge zu tun. Und, ja irgendwie habe ich das Gefühl es ist schlimmer geworden durch dieses Handy was mich ständig ablenkt.
Seit wann würdest du sagen, ist es in dem Ausmaß vertreten, die Situation, dass du sagst: „Damit bin ich gar nicht mehr zufrieden“?
Na ja, ich habe sicherlich schon seit paar Jahren. Also, genau kann ich das jetzt nicht sagen. Das ist 'n schleichender Prozess. Und ich ich glaube, was bisschen auch noch mit reinspielt, ist, dass früher mein Mann und ich, wir haben beide 'n bissel mitgeholfen im Haushalt und in letzter Zeit habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich alles mache. Und und schon deswegen piept mich das an, äh, während er den ganzen Tag YouTube anguckt. Aber <swallows> er sagt dann: „Oh, jetzt heute tut mir der Rücken so weh, heute kann ich nicht, äh, was auch immer, staubsaugen oder meine Werkzeuge in die Garage räumen.“ Da bitte ich ihn schon seit 2 Wochen jetzt drum und das ist eben 'ne Riesenhürde für ihn, weil's ihm, na ja, nicht so gut geht. Und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, jetzt stehe ich alleine da und dann sehe ich das auch gar nicht ein. Warum soll ich jetzt das alles machen? Und dann ist das Handy. Das Handy wartet auf mich und dann sage ich: „Okay, dann mache ich eben auch nix.“
Oh. Mhm. Hm. Ja. Ja. Auch das auch das, was du grade geschildert hast mit dies mit deiner Erfahrung, wenn man nach relativ oder nach einigen Jahren Ehe, ähm, dann so 'ne gewisse sich so 'ne gewisse Gewohnheit einstellt, ja? Das sorgt natürlich auch dafür- auch nicht nur bei dir, auch bei vielen anderen Leuten- dass da diese diese dieser Drang, Ordnung zu halten, 'n bisschen abflacht, ja? Man kommt dann, wie du schon sagst, in so 'nen gewissen Trott rein, ja?
Mhm. Ja, ja.
Was oder weißt
Ja, und manchmal frage ich mich auch: „Okay, wie wichtig ist das jetzt?“ Ja, das ist immer noch meine Mutter, die da in meinem Hirn mich anmeckert, dass es bei mir so wüst aussieht, aber in Wirklichkeit ja, wie wichtig ist das jetzt? Keine Ahnung.
Ja. Weißt du denn oder hast du denn ein Empfinden dafür, was dein Mann von deiner oder von eurer aktuellen Wohnsituation hält? Sagt der oder lässt der ab und zu mal ähm, 'n Kommentar fallen, dass es ihm zu unordentlich ist oder ist
Ne, da würde ich eben sagen, er soll gefälligst aufräumen. Es ist größtenteils sein Zeug, was überall rumliegt. Ne, ne, also, so ich ich bin nicht jetzt das das das Frauchen was sich da unterbuttern lässt und und der Mann, äh, beschwert sich, dass es unordentlich aussieht. Ne, ne, so ist das nicht. Wir haben auch so unsere festen Routinen. Also, zum Beispiel hatten wir uns, äh, früher immer gestritten, um um das Geschirrspülen. Und irgendwann wa war es vorher immer so, dass ich habe es gesehen, es muss gemacht werden und Mann irgendwie hat's nicht gesehen. Und dann habe ich einfach mal gesagt: „Okay, w welches davon kotzt dich weniger an? Das Ausräumen oder das Einladen?“ Hat er gesagt: „Och, Ausräumen ist einfach, das mache ich sofort.“ So, okay, dann: „Du räumst aus, ich räume ein.“ Und seitdem geht das wunderbar. Also, man muss uns das jetzt nicht sagen, wir streiten uns nicht mehr, ähm, wenn das Ding leer ist, fülle ich's. Wenn's voll ist, leert er's aus. Das das läuft wunderbar, aber
Mhm. Aber das ist doch schon mal 'n sehr, sehr guter Vorteil, ja? Also, 'n sehr großer Pluspunkt, dass du gesagt hast ähm, und dass ihr euch zusammen verständigt habt und dass jetzt das ohne weitere Probleme läuft schon seit längerer Zeit, ja? Also, das ist ja schon mal 'n Punkt dafür oder 'n Indiz dafür, dass ihr eigentlich auch was erreichen könnt, wenn ihr euch zusammen austauscht, ja?
Ja, ja, ne, das das Problem ist mit dem Aufräumen das ist so das das ist so 'n nicht so abschließbarer Vorgang. Also, du wirst irgendwie nie fertig. Weiß nicht, wie ich das erklären kann. D d die die Geschirrspülmaschine, die ist irgendwann voll, machst das an, gehst weg.
Mhm.
Aber dieses Aufräumen und sauber machen, es frustriert mich schon deswegen, weil, äh, nach 3 Tagen ist Dreck wieder da. <chuckles> Ich weiß auch nicht, bin ich irgendwie, ja, nicht so ordnungsbewusst.
Okay, denkst du, es wäre ein Vorschlag zu sagen: „Okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen und machen 'nen Ordnungsplan, ja, den wir dann vielleicht auch an den Kühlschrank hängen oder irgendwas, wo wir sagen, okay“
Ja, das haben wir schon mal versucht, auch die Kinder einzuspannen. Und da haben wir zum Beispiel alle Aufgaben, die so täglich anstehen, aufgeschrieben. Und dann sollte sich jeder irgendwas suchen, ganz egal was und machen und seinen Namen Häkchen: „Okay, ich habe das gemacht.“ Ja, und das funktionierte ungefähr 'ne Woche. Und dann war's immer nur ich und mein Mann, die irgendwas gemacht haben. Und irgendwann ja, ist es ausgelaufen.
Mhm. Ja. Mhm, okay. Wenn du sagst, du und dein Mann, die was gemacht haben, das heißt, die Kinder haben sich dann rausgenommen wahrscheinlich, ja?
Ja und die Kinder musst du immer wieder bitten: „Hey, mach mal bitte hier, mach mal bitte da.“ Und dann rollen sie die Augen und stöhnen und, also, es ist wirklich manchmal machst du's dann einfach selber, weil du kein Bock hast dir das Augenrollen und und und Seufzen anzuhören, ja, wegen wegen diesen kleinen bisschen Kram, und manchmal ja z ja, es ist schwierig. Ich ich d ich ich ich hatte das eigentlich absichtlich so gemacht. Es gibt ja viele Familien, wo die Kinder ganz bestimmte, äh, Sachen im Haushalt machen, und „Das ist jetzt deine Aufgabe“ und so. Und so war meine Kindheit, und das hat mich aber total angeödet. Und deswegen dachte ich, okay, ich mache das andersrum. Ich bitte einfach die Kinder, mir zu helfen mit dem, was grade dran ist.
Ja. Ja, das kann ich nach
Und das ging auch wunderbar, bis die Kinder Teenager waren, und seitdem ist es ein Kampf.
Mhm, das heisst ähm, die Kinder und du haben dann zusammen eine Sache erledigt, die auf dem Ordnungsblatt stehen, ja? Nicht nur die Kinder allein, ja?
Ja, ich mache sowieso immer mit. Das das war das, dass also, irgendwann haben wir den Ordnungsplan fallen lassen, weil ja, die Kinder haben eins gemacht von 10 Dingen und die anderen Dinge mussten aber trotzdem erledigt werden.
Okay und wär wäre das ein Vorschlag zu sagen:„ Okay, wir knüpfen das mit dem Ordnungsplan jetzt an Bedingungen. Das wir grade", bei den Kindern im Teenageralter bietet sich das ja an, je nach Alter.
Ja. Ne, die sind nicht mehr Teenager, die sind jetzt voll und ganz erwachsen und die sind auch nicht unbedingt da. Äh, darauf basiert auch teilweise der Streit. Meine jüngere Tochter zum Beispiel, die sagt:„ Ich sehe das gar nicht ein, wieso ich jetzt schon wieder, mit dem Geschirr dran bin. Ich bin gar nicht da gewesen letzte Woche." Hat sie ja auch irgendwo recht. <chuckles> Und ja, und die ältere Tochter, die hat auch immer irgendwelche Ausreden, dass sie entweder hat sie 'ne Migräne oder oder irgendwas ist immer.
Ah. <chuckles> Mhm. Okay, gut. Hast du denn selbst noch n' paar Ansätze ausprobiert in ver äh, in der Vergangenheit jetzt, äh, wo du dich dran erinnerst, was eigentlich schon mal gut f angefangen hat in Bezug auf die Ordnung?
Oh, ja, 'ne Weile ging das gut, als ich mich mit meinem Mann hingesetzt hatte und wir haben diskutiert: „Okay, was hasst du am meisten und was kannst du unter Umständen sagen, okay, das ist nicht so schlimm.“ Und dann hatten wir eigentlich beschlossen: „Okay, dann machst du diese Dinge und ich mache diese Dinge.“ Das Problem ist, <chuckles> dass verschiedene Dinge gibt, die wir alle hassen, <chuckles> zum Beispiel wischen. Und ja, dann bleibt's eben liegen. In letzter Zeit ist es, glaube ich, vor allen Dingen deswegen, weil 's meinem Mann nicht gut geht. Und ich wünschte, ich könnte einfach, <swallows> wenn ich das Geld hätte, einfach jemanden dazu bestellen und dann wäre der Kampf vorbei, aber ja dann ist reut mich auch das Geld.
Mhm. Ja, vielleicht wär's nochmal ne Möglichkeit, da nochmal mit deinem Mann in den offenen Austausch zu gehen, ja?
Ja, ich werd's versuchen. Danke, dass du mir zugehört hast.
Ja, sehr gern.